Mhmm, quindi comunque mi sa molto di posto incontaminato, pulito, anche abbastanza silenzioso, no?
Sì, sì, sì. Verosimilmente se ci vai da solo, puoi non incontrare nessuno, nel senso che p punto 'sto paesino avrà, non so, dire tanto 1 centinaio di abitanti, quindi <chuckles> è microscopico. <chuckles>
Ah, veramente poco, quindi Certo, e cosa ti mhmm, magari ti capitava, non lo so, di fare delle passeggiate con i nonni o con i cugini, piuttosto che con i genitori, non lo so, ecco, c'erano tipo delle attività che facevate, mhmm, per tradizione o per abitudine?
Quindi puoi proprio riconnetterti un po'. Ma, coi miei nonni non tantissimo, nel senso che era erano già un po' avanti con gli anni, comunque scende abbasta non è proprio un percorso comodissimo, cioè siamo andati un pochino all'inizio, ma poca roba. Avevo degli amici di uhm, che anche loro appunto, stavano dai nonni in estate e abbiamo fatto parecchie esplorazioni, di quelle varie ed eventuali. Nello specifico abbiamo trovato anche qualche, non so neanche come definirle, perché non son veramente delle case, nel senso che sono oggettivamente abbandonate, mezze diroccate.
Ah okay, quindi un'esperienza quasi misteriosa, ah-ah.
Ehm Di effrazione, sì. <chuckles> Sì, sì, sì, quindi lì, mhmm, ogni tanto appunto entravamo, uhm, s classici giochi che fanno che fanno i bimbi eh, sì.
Eh vabbè, ci sta, capisco.
Comunque, ripeto, abitazioni non abitate eh, non <chuckles>
Ehm mh-mh. Beh comunque, i ragazzini si si inoltrano, no, quando c'è qualcosa di curioso da scoprire, mhmm, si fanno queste cose con i con gli amichetti ad una certa età, quindi E cosa ti ricordi di queste esperienze?
Sì. Tra l'altro